У меня вообще сроки не сходятся с тем, как я, э, в голове их рисую и тем, как на самом деле происходит. Всё, что мне говорят люди, м, там сд надо сделать за три дня. Для меня это как будто на китайском звучит. То есть, э, я прям в глазах людей очень плохо выгляжу, если честно. Они думают, что это лень и еще что-то, а у меня по ощущениям просто ощущение времени другое, не как у них. То есть, м, ну, они говорят три дня, я такой: довольно достаточно много времени, мне хватит.
Мгм.
А три дня пролетает как пять минут, у меня сделана половина работы, но это, знаешь, постоянные нервы, вот это всё. Потому что, когда таймер тикает в голове, то, ну, постоянно как будто его еще меньше с резко становится, этого времени.
Да.
Вот, постоянно я выгляжу необязательным человеком, постоянно это всё мне надо объяснять, что нет, я работал, всё всё было хорошо, просто вот
Ага.
я не уложился. И также в моих личных проектах то же самое, мне кажется. На что-то нужно месяц, на самом деле три М, э, вот это меня начинает сильно расстраивать, потому что я не хотел над этой задачей работать 3 месяца, и вот, э, как бы время- это как будто б абсолютно мой враг. То есть есть люди- я им даже завидую- у них вот им скажешь что-то, да, и они как-то успевают всё к этому времени или они заранее понимают, что не успеют. Я абсолютно не могу вот так вот себя как-то, ну, м, взять в руки что ли, да, и ощутить, что на самом деле такое время. Я как будто просто вот плаваю на лодке без вёсел в этом времени, она меня то туда, то туда несёт. То в повезло- я всё успел, то ужас полнейший и вообще. И чаще- это ужас полнейший, к сожалению. Вот такая проблема.
Мгм. Ага. У и ж очень жаль вот слышать об этом. Ну да, проблемы со временем серьезные, так вот можно и не успеть на важные какие-то вещи, либо прийти раньше, да. Очень трудно вот с задачами разбираться и строить вообще планы, сидеть на день и планировать что-то. Вот. А как ты давно заметил, что у тя вот так проблемы, э, с дедлайнами и с п с во временем вообще?
Всю жизнь на самом деле как будто, но раньше я не хотел это решать. Я считал, что я такой человек. Вот. Но сейчас я повзрослел, у меня больше ответственности и я уже не могу быть таким человеком. И это стало ещё больше проблемой. То есть, ну, от меня как будто ждут большего из-за возраста, из-за моих, э, задач рабочих и так далее. Э, вот. То, что в 20 лет простительно, в 30 плюс уже как будто нет. И, э, вот не знаю, что с этим делать, как бы. То есть ну вообще всю жизнь такой.
Мгм. Ну да, это, конечно, вот плохо. Вообще ты пытался как-то вот справиться с этим? Может быть, вот будильники использовать в своей жизни как-то? Вот, может быть, график составлять, какие-то э, схемы вот, чтобы то точно по графику всё успевать.
Пробовал, да, но, если честно, работает отвратительно в моих же руках. Хорошо, я проснусь, э, пораньше, да? Вот проснусь вовремя, но потом, <chuckles> потом н я начну работать, э, с временем дня, и всё опять покатится в какую-то сторону. Я вот должен, допустим- даже это не дедлайн- просто прийти с кем-то на встречу. Э, у меня час на это, вот. Я, скорее всего, опоздаю, потому что что-то случится, вот. Где-то где-то я в какую-то такую, знаешь, временную петлю попаду и не смогу из неё выбраться. Хотя я, м, начал собираться за час до того, как встретиться с этим человеком. То есть время было достаточно, и я начал заранее, но всё равно это не сработало.
Мгм. Ага. Хм. Мгм. А если брать ка какой-нибудь запас со временем? Попытаться даже как-то, возможно, даже раньше приходить, просто чтоб точно успеть, вот запас брать времени.
Да, и это иногда срабатывает, вот, э, но хочется как будто бы попытаться разобраться, что вообще со мной происходит. Почему? Почему я не чувствую время, что я за человек такой? Потому что все вокруг меня как будто не знаю- с детства понимают время, а я не понимаю, и меня это и раздражает, и грустно мне. И вообще непонятно, как вот так мне не выдали понимание, что такое время, или как я таким сам себя сделал.
Мгм. Ну, конечно, сложно очень понимать, что такое время, особенно когда у если у тебя очень много дел в жизни, занятий разных, то, э, вообще во времени потеряться очень легко. Потому что, когда у тебя куча дел, ты не следишь за временем, и оно вы выйдет быстрее, чем те кажется. И поэтому, да, ты спокойно можешь ш то опаздывать, не успевать везде, поэтому, может быть, даже те стоит в какой-то момент просто ничего не сделать, по посидеть в тишине и спокойствии, чтоб ощутить вот эту скорость времени, как она бывает даже медленно идет. Вот. И, конечно, вот д в твоём случае не плохо было бы на руке иметь какие-нибудь часы, которые бы- не знаю- пу пищали бы раз в какое-то время, ты поглядывал на них, чтобы с постоянно следил за временем.
Мгм. Да. Интересная идейка, да. Э, возможно, надо также поступить со временем. Я его правда совсем не ощущаю. Мне вот про часы понравилось.
Мгм.
Потому что, да, возможно, я тогда буду лучше понимать, если оно, там, э, раз в 15 минут звенеть будет. Что у меня уже остается всё меньше и меньше времени вот, там, с 18 на 19. Может быть, буду ускоряться или еще что-то.
Конечно. Конечно, это замечательный вариант. Если будут постоянно тебе, вот, в периодически звенеть часы, ты хотя бы в даже если отвлечешься на какие-то, маловажные дела, вот, ты быстро придешь норму и увидишь, вот, шо что вот ты время теряешь, бывает, напрасно, зря, и сразу скорректируешь свои планы, действия. И будешь уже делать дальше всё по по плану. Так тебе будет гораздо удобней, и уж точно ты сможешь хотя бы успевать делать какие-то дела и приходить, ну, может быть, чуть-чуть с с опозданием, но в принципе вовремя.
Согласен, да. Мгм. Да, надо бы надо бы что-то придумать. Есть еще какие-нибудь возможные идейки, как мне законтролить время, поймать его за горло?
Конечно. <chuckles> Ну конечно! Вот. <chuckles> В во-первых, в течение дня, когда планы свои строишь, вот вот постарайся, вот, установить, вот, приоритеты. От права, самое главное- это важные дела, нужно, вот, понимать, скока примерно они время займут и когда они у тя будут, вот. И ты и между ними тока тогда уже пытаться встраивать маленькие дела. Потому что брать пример, что основные и главные дела важнее всего. Если ты понимаешь, что какое-то маленькое дело вот не успеешь, там, за 10-15-20 минут, то лучше его отложить на потом и справляться важными делами, потому что неотложными. Так вот хотя бы ты понимаешь, не будешь брать личные обязанности с себя, лишние мелкие дела и сосредоточишься больше на больших задачах.
Мгм. Да. Ой, э Ли лишние обязанности- это вообще любовь моя. Я вот Я- мастер взять каких-то лишних обязанностей, при том что я вообще ничего не успеваю. Звучит странно, да? Как будто бы, э, вот. Но да, вот мне что-то предлагают, и я вечно соглашаюсь. Как-то вот ы у меня как будто желание побыть хорошим другом вперед идет, ну, или там, хорошим родственником.
Мгм. Конечно, да. Мгм. Ага. Также, знаешь, можешь Мгм.
Да с надо надо, да, завести список какой-то, наверно. Туда что-то вести какой-то дневник времени.
Также, знаешь, можешь просто установить какие-то себе в течение дня простые такие рутинные дела. Например, как утром в одно и то же время пить кофе, например. Вот когда ты просыпаешься в одно и то же время, пить в одно и то же время, вот, кофе, вот. Днем в одно и то же время, например, идти обедать. Вечером в одно и то же время идти ужинать. Так ты поймешь, насколько у тя, вот, быстро время идет, когда ты в одно и то же время будешь делать каждый день одну и тоже, вот, вещь и обязанность. Так ты будешь
Мгм. Как якорь такой, да? Как будто бы.
Да, конечно. И так ты быстрее сможешь сориентироваться в течение дня, что, где, когда у тя быстрее идет, вот, и будут гораздо удобнее.
Мгм. Да, интересная идея. Щас я просто когда проголодался, тогда и ем.
Мгм.
Да, я я вот заметил, что я сейчас работаю в компьютере, а работал раньше на обычной работе. Оно мне как-то да, помогало вот это расписание обычной работы. Жить по чуть-чуть я лучше успевал, но всё равно. М, заказываю деталь, надо ее изготовить. Я озвучиваю срок два дня, это никогда не два дня. Я уже на какой-то пятой детали, э, когда там аль в пятый раз это не два дня, я уже вообще не понимал, зачем я говорю "два дня". Но в моей голове почему-то картина рисуется, что мы успеем.
Мгм. Мгм. Ага.
Но на деле никогда не успеваем.
Ну всегда нужно брать всё-таки время с запасом. Всё-таки не всякие бывают непредвиденные ситуации, моменты, которыми мы не можем управлять или влиять. Поэтому да, запасное время- это наше всё.
Да, я вот согласен, я как будто вообще не оставляю себе место для ошибки. Хочется поражать, удивлять, а в итоге я расстраиваю и или злю, и оставляю о себе, ну, плохое мнение. Надо как будто бы отказаться от этого желания быть самым быстрым, потому что я не могу таким стать.
Мгм. Мгм. Конечно. Так что, в принципе, да, щас много вот таких способов хороших. Бывает даже в интернете у людей тоже бывают проблемы вот с соблюдением времени и вот с ощущением. Многие люди с этим сталкиваются и у каждого вот свои способы и методы вот решения этой данной проблемы. Так что ты можешь просто полазить, там эти поискать и узнать у кого какие специальные методы им помогли.
Мгм, а ты встречал там что-нибудь интересное?
Ну, кому-то помогало буквально, вот уо во запоминается, в какое время. Например, буквально по какому-нибудь вкусу он сосредотачивал. Вот, например, середина дня, он ел что-то кислое, и у него как-то организм привыкал, и ближе к какому-то времени он чувствовал либо голод, либо вот эта кислота появлялась во рту, ощущение, и он, даже не проверяя время, примерно мог понять, какое время сейчас у него по времени.
Ничего себе. Мгм, да, это интересно, очень интересная идея, так я не мыслил вообще в эту сторону. Ну да, да, н важные дела надо бы мне, конечно бы, вынести вперёд, потому что сейчас я просто вот, э, не контролирую, какое дело я буду делать 1, какое 2.
Мгм.
Э, да, нужно больше порядка. Спасибо, что привёл меня к этой идее. Попробую как-то вот расставить какие-то приоритеты в делах.
Вот, надеюсь, у тебя вот это получится, и ты уже начнёшь ощущать вот время любой нормальный человек, и у тебя вот получится вот св свои дедлайны держать в норме и выполнять все свои задачи, которые ты планируешь в течение дня.
Да, мне явно не хватает каких-то инструментов, буду буду их, э, взращивать, находить. Вот с этот список важных дел как будто очень важен, и запас тоже очень важен. Это вот ты прям сказал, а я прям почувствовал, что вот именно этого мне не хватало. Класс. Спасибо.